Et je voulais savoir en fait comment tu trouves l'équilibre entre, heu, boulot et loisir finalement?
Ouais, c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que, hem, bah, parfois le boulot ça te prend vraiment beaucoup de temps surtout si si tu dois te déplacer après tu as encore, hem, le temps de retour, si tu as aussi, hem, un loisir c'est, mmh, je pense que le loisir c'est très important de réussir à le, mmh, à le caler dans dans son emploi du temps, maintenant il y a aussi la vie de famille qui qui est prise en compte, mais, mmh, selon moi il y a tou il y a toujours moyen, je pense qu'on peut quand même trouver le temps, mais ça dépend combien de temps après tu peux consacrer à ton loisir.
Et ouais. Mmh mh, c'est vrai. Bah oui. Ouais, d'ailleurs pour toi c'est quoi l'équilibre finalement entre boulot et loisir? Est-ce que c'est, heu, un certain pourcentage de ton temps que tu arrives à dédier, heu, aux loisirs? Est-ce que, heu, c'est un état d'esprit? Est-ce que c'est d'avoir des horaires? Qu'est-ce que c'est pour toi cet équilibre?
Ben, pour moi l'équilibre, ce serait vraiment de pouvoir se consacrer, heu, entre 1 et 2 heures. Bon, heu, l'idéal, elle pour couper en 2 ce pour couper, heu, ce serait 1 heure et demi alors, à un loisir. Ça permet vraiment de se déconnecter, surtout du travail où où tu passes comme, mmh mh, comme la plupart en général 8 heures ou ou plus, ça dépend. Donc c'est important vraiment de de prendre un petit temps de loisir, et hors de de
Mmh mh. Ouais Donc quand tu dis 1 heure et demi, c'est par jour?
Idéalement, hein, idéalement, maintenant c'est pas toujours faisable, heu, il y a des fois où heu, ça ne l'est pas du tout, mais je pense que c'est important pour chacun de d'avoir du temps, heu, pour souffler.
Idéalement. Alors justement quand tu peux pas parce que tu as une journée très chargée, heu, avec le boulot ou simplement, bah, la vie, hein, heu, parce que il y a aussi il y a pas que le boulot il y a aussi une vie de famille quand tu as une famille, les obligations, bah, des trucs administratifs à remplir, des courses à faire, heu, bref tout ça qui empiète sur ton temps de loisir. Alors, comment tu rééquilibres? Quand par exemple il y a un jour vraiment ton loisir tu as pas pu du tout du tout t'y consacrer, comment tu rééquilibres les choses?
Mmh, rééquilibrer, ben, mmh, c'est difficile dans le sens où si jamais tu rentres le soir, heu, tu as déjà toute ta toute ta journée qui est terminée et que tu as peut-être plus l'énergie ou ou l'envie pour faire ce que tu voulais parce que tu te dis que tu auras pas assez le temps. Je je me dis simplement: «Bah, tant pis alors, heu, pour aujourd'hui, ce sera demain» et je fais autre chose à la place qui qui te détend un petit peu, heu, par exemple, heu, je j'avoue que j'aime pas m aller dormir en me disant: «Ah ouais, toute la journée c'était que travailler, j'ai pas eu un instant à moi», donc au moins je me ouais, au moins je vais me poser un petit peu devant la télé, heu, et regarder un petit truc que j'aime bien, heu, pour se détendre.
Mais oui. Mmh mh. Ouais. Mouais, beaucoup de monde comme ça. Don ouais, même si tu as pas pu te consacrer vraiment à ton loisir pleinement, juste un un petit bout de série déjà ça ça évite la surchauffe.
Ouais ouais exactement. C'est un peu comme, heu, comme si la machine elle a tourné à à plein régime. Et heu, et puis beh, tu as même pas le sentiment de déconnexion, on dirait que tu vas dormir, heu, non non, le lendemain tu te réveilles, tu as même pas l'impression que tu as, tu as forcément vécu une journée, heu, la veille.
Ouais, et est-ce que tu essayes de on va dire de de récupérer ce temps que tu as pas eu, par exemple en te disant: «Bah, tiens demain, heu, je vais essayer de me dégager heu, 2 au lieu de 1:30 pour mon loisir et puis pareil après-demain» et comme ça tu vois tu, cette cette heure et demie que tu as, cette heure que tu as perdue entre guillemets, tu essaies de la répartir sur le reste de la semaine ou tu te dis: «Bah, tant pis, heu, c'est comme ça, c'est fichu»?
<chuckles> Ouais c'est plutôt comme ça, je vais plutôt me dire que c'est, que tant pis pour cette fois-ci. Parce que, mmh, accumuler les heures ça ça serait encore plus difficile. Et au au final ça risquerait heu, même de créer de la frustration si jamais tu accumules 2-3 jours où tu as pas le temps et et le à chaque fois tu vas te dire: «Bon, je vais rajouter ça le lendemain». mais après tu Non non ça ça ne va pas. Ouais ouais, en tout cas chez moi, ça serait pas possible.
Mmh mh. Ah oui. Ouais c'est difficilement tenable. Ouais, et alors tu t'organises comment pour essayer d'atteindre cet équilibre? Est-ce que tu hem, tu te réserves des plages horaires? Par exemple tu te dis: «Ben voilà, là quand je rentre, heu, c'est, heu, je me consacre à un loisir pendant, heu, au moins 3/4 d'heure et je fais rien d'autre ou est-ce que tu as un, tu es un peu plus souple? Co comment tu fais, heu, concrètement? Est-ce que tu peux, par exemple, donner un petit exemple, heu, de ta routine tu vois? Une semaine où ça se passe à peu près bien et tu arrives à trouver cet équilibre?
Oui bien sûr! Beh, c'est vrai que la plupart du temps, j'essaye de me donner ce petit moment, heu, soit quand les enfants sont à l'école, si moi je suis à la maison, ou sinon je le fais dès que je les ai récupérés de l'école. Donc je les fais hem, enfin voilà, je les fais s'installer, elles font leurs devoirs et heu, et moi j'essaye de de faire rapidement une, heu, voilà un petit truc qui va me prendre peut-être 1h, je leur dis heu: «Je suis occupé donc heu, moi je m'occupe de vous d'ici heu, heu, d'ici ce moment-là». Mais en attendant si elles veulent me poser des questions, je reste quand même disponible.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ouais, c'est ce que je voulais te demander justement, comment l les enfants le prennent, ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'elles comprennent bien? Ou est-ce que tu as quand même des interruptions? Et et si tu as des interruptions, ben comment toi tu gères cette intrusion entre guillemets dans ton loisir?
Oui, heu, beh oui c'est vrai que ça m'arrive d'avoir des des interruptions, mais avec le temps, elles, heu, elles commencent maintenant à devenir, heu, beaucoup plus autonomes elles, hem, mes filles elles vont avoir bien elles vont avoir 9 ans, d oui dans dans un mois. Donc, heu, niveau pour les devoirs de toute façon, les consignes de l'école, c'est que les devoirs, <chuckles> ça doit se faire sans les parents. J'ai envie de dire que ça arrange les parents. <chuckles> Mais, heu, <laughs> mais sinon voilà, la plupart du temps, c'est elles ne me dérangent pas. C'est vraiment, heu, plutôt me déranger quand il y en a une qui a embêté l'autre. <chuckles> C'est juste ça, mais bon, ça, c'est la vie de parents.
Mmh mh. Effectivement. D'accord et et toi, comment tu gères cette cette interruption? Est-ce que ça t'agace? Est-ce que c'est pas grave et puis tu te remets à à ton loisir déjà peut-être, c'est peut-être un loisir qui te demande beaucoup de concentration ou au contraire pas trop, est-ce que tu peux un petit peu détailler?
Beh, souvent j'aime bien faire du sport. Je dirais que ça ça fait partie de de mes loisirs. Et heu, et quand elles viennent et que je suis occupé, beh je leur dis de voilà si, heu, c'est pour parler un petit instant, on discute. Et heu, et après quand je dois repartir, je je continue de mon côté, mais je préfère qu'elles me qu'elles me laissent quand même seul. Parce que le problème, c'est que des fois, elles veulent absolument rester avec moi, quand je suis occupé, mais du coup, indirectement elles me déconcentrent et et à ce moment-là je leur dis, heu, qu'elles, heu, qu'elles aillent ailleurs s'occuper.
Mmh mh. Ah oui. Et ça, ça va? Elles le prennent bien? Ou te tu rencontres peut-être un peu de résistance et faut faire la police? Comment ça se passe dans ce genre de cas?
<chuckles> La police oui, il faut souvent la faire, hein. Surtout avec les enfants. Mais hem, ça va, je vais dire maintenant, heu, au début c'était un petit peu difficile, il fallait vraiment, heu, insister, maintenant ça commence à devenir, heu, assez fluide, il y a plus besoin de trop de discussions. C'est vraiment quand il y a petites disputes, heu, entre frères et sœurs que que la police doit intervenir.
Ouais. Mmh mh. Mmh. Mouais. Bon, tant mieux. Heu, est-ce que tu as dû mettre en place des stratégies par rapport à ton travail pour pas qu'il envahisse, heu, ta vie privée et ton temps libre ou tu as jamais eu ce problème-là?
Mmh mh. Ah oui, oui, clairement, à à un moment donné heu, le travail que j'avais, il heu, il était vraiment omniprésent, donc même quand la journée de travail était terminée, je pouvais encore être contacté, hem en dehors de mes heures, devoir traiter des emails en dehors de mes heures, a après c'était un boulot à responsabilité donc, ça faisait partie des tâches mais c'est juste que ça ça prenait vraiment trop de temps en fait, hem
Ouais. Alors qu'est-ce que tu as fait pour que justement, heu, on respecte ta, mmh, ton temps libre?
<chuckles> Beh disons dans un premier temps, j'ai, heu, j'ai tout simplement dit qu'en dehors de mes heures, heu, je ne répondrai plus à mes emails et qu'il faut éviter de me contacter. Et après, heu, une solution plus radicale, je beh j'ai tout simplement quitté, heu, cet emploi il y a il y a presque un an.
Mmh mh. D'accord. Alors, ça c'est intéressant parce que tu dis que tu as posé des limites claires et qu'ensuite, bah tu es parti de ce travail. Est-ce que les deux sont liés? Est-ce que tu es parti parce qu'on respectait pas ces limites? Heu, tu tu peux qu m expliquer un petit peu ce qu'il s'est passé?
Oui bien sûr. Beh, en fait c'est vrai que les limites hem, i on va dire qu'il y avait eu une amélioration dans le sens où au début, c'était vraiment, on pouvait me contacter, heu, à toute heure, que ce soit le matin, que ce soit le soir même heu, quand je suis en congé. Une fois que j'ai imposé les limites, ça a fo ça a fort changé, ça a fort diminué, ça c'est oui c'était le jour et la nuit. Mais il y a quand même eu toujours des situations où des fois on on me sollicitait, c'était vraiment que dans des cas d'extrême urgence, mais, heu, j'avoue que j'en avais un un petit peu marre des fois d'être dérangé à un vendredi soir à 21:00 à devoir gérer une grosse situation à distance qui m'a pris, heu, 1:00-1:30 alors que je suis avec mes enfants en train de passer une s une une petite soirée, heu, film donc ouais non ça m'a
Mmh mh. Ouais, bah é. Mmh. Mouais normal. Et donc ça a rééquilibré les choses? Quand tu as posé ces limites, il y a eu du mieux?
Mmh mh, il y a eu du mieux, ouais, mais pas suffisamment.
Et. Mais du mieux, mais pas suffisamment, et et mmh, est-ce que c'est pour ça que tu as quitté ce boulot finalement?
Oui oui, c'est exactement pour ça. Parce que d'un point de vue équilibre hem, vie familiale, vie professionnelle, heu, ça n'allait pas du tout. Et pour, heu, les temps de loisirs, heu, beh, voilà pareil, on a parlé des enfants qui peuvent venir me déranger pendant mon temps de loisir, beh, c'était le travail qui me dérangeait plus pendant mon temps de loisir avant.
Mmh mh. D'accord, il venait vraiment empiéter sur, heu, sur ce temps personnel?
Oui, oui oui, clairement. Et et après, heu, ouais, non ça c'était frustrant pour moi déjà que je me dis: «J'essaye de me trouver du temps pour le loisir» et que le au final c'est le travail qui m'en enlève, en dehors de mes heures. Heu, enfin bon voilà ça m'a ça n'allait plus.
Eh oui. Mmh, oui. Normal. Est-ce que tu as remarqué si le télétravail ça avait un petit peu amélioré les choses, heu? Par exemple, heu, heu, tu peux un peu mieux t'organiser, heu, au niveau des pauses ou simplement la transition. Tu vois? La la fin de cou la la fin de journée. La coupure vraiment, heu, boulot, maison, était plus fluide, est-ce que ça a eu un impact sur toi le télétravail?
Un un petit impact. Après, c'est vrai que dans le boulot où j'étais, j'avais un ordinateur, heu, portable qui me permettait de de faire des petites, heu, tâches de la maison. Mais dans ce contexte-là, ça n'allait pas du tout. Heu, par contre, pour un autre, heu, poste que je fais, heu enfin voilà, un autre boulot que je fais, ça, ça va. Franchement, c'est c'est clair que ça permet beaucoup mieux de d'organiser sa journée et son temps de loisir.
Mmh mh. Ah. D'accord. Ah, heu. Tu disais que là ça se passait mieux donc avec ce nouveau travail. Et avec le travail précédent, est-ce que tu pourrais raconter, heu, par exemple, hem, tu vois quelque chose de une anecdote concrète où ben, heu, le travail est venu vraiment, heu, complètement, heu, déséquilibrer, heu, le la répartition boulot, loisir? Heu, j est-ce que c'était, bah, on sur une seule journée? Est-ce que ça a été sur toute la semaine? Sur plusieurs mois? Tu tu peux raconter un petit peu que heu, histoire de de bien visualiser, heu, comment ça se passait?
Ouais, ouais bien entendu, heu, ici je peux donner un exemple, heu, concret et assez frappant. Heu, beh, en fait c'était dans un dans une salle de sport que je travaillais. Et heu, et du coup, beh, comme je l'ai dit voilà le sport ça fait partie de mon loisir. Et à ce moment-là où je n'étais p j peut-être que j'étais en congé. Je suis allé m'entraîner dans cette salle de sport. Et, heu, au final pendant que je suis en train de m'entraîner, beh, vu, qu'on a vu que j'étais là. On est venu, me solliciter pour un problème à régler. Alors que, j'étais vraiment pas du tout là pour ça, heu et au final, beh, j'ai dû m'interrompre. J'ai dû aller, heu, régler une situation et et voilà ça ça a vraiment été une situation qui m'est qui m'a vraiment, hem, touché, heu, de façon négative et surtout agacé et fait perdre du temps. Donc, après je me suis dit bon, heu, je préfère juste ne plus aller, heu, en tout cas là-bas, et, heu, voilà, heu, comment ça s'est passé.
Ouais. D'accord. Mmh mh. D'accord. Ah ouais. Bah, oui. C'est pas étonnant, ouais. Mmh mh. Ouais. Quand tu dis on, c'était qui? C'était les collègues, la direction, heu? Qui c'était?
Beh en f hem, la direction <blows air> c'était moi surtout qui faisais partie de la direction à ce moment-là. Du coup, heu, c'était moi qu'on qu'on convenait solliciter, heu, et.
Mmh, d'accord. Donc c'était les autres employés qui venaient te solliciter alors que tu étais là sur ton temps libre?
C'est ça, oui. Voilà les collaborateurs quand ils se retrouvaient face à une situation, ne sachant pas quoi faire ou comment la gérer directement, bah, il voulait demander à à une personne, heu, responsable, hem, manager de donc voilà, la p la 1re personne et en plus bon j'avais, heu, beaucoup d'ancienneté là-bas. Je connaissais, heu, absolument tout et, heu, on venait directement chez moi parce qu'on savait que j'allais, heu, apporter une, heu, solution à ce problème. Mais bon en attendant, moi je c'est pas ce que j'avais envie de faire. Oui voilà, c'est ça pendant le temps de travail, OK. Mais en dehors, heu, voilà, j'ai pas envie.
D'accord. Mmh mh. Ouais. C'était pas sur ton temps de travail ouais. C c'était quoi leurs instructions aux aux employés en l'absence, heu, bah en ton absence finalement? Ils devaient s'adresser à qui?
À à ce moment-là, quand moi j'étais, heu, absent. Soit il devait essayer de faire patienter, hem, la personne si ce n'est pas un cas urgent. Si jamais c'était une réelle urgence, alors dans ce cas-là. Il devait contacter le le directeur, tout simplement.
Mmh mh. Mmh, d'accord. Et est-ce qu'après ils t'ont expliqué, bah, pourquoi plu ils t'ont contacté toi plutôt que le directeur? Est-ce que c'est parce que tu avais des affinités avec eux? Est-ce qu'ils s parce qu'ils osaient pas contacter le directeur? Est-ce que c'est parce qu'ils avaient même pas remarqué que tu étais pas vraiment là pour le travail? Heu, tu as pu en parler avec eux?
Ah n non, non, en fait le, hem, le truc c'est qu'à ce moment-là il y avait pas encore cette notion de de ne pas me contacter, heu, à un certain moment. Et et le directeur à contacter, ça c'était surtout valable lorsque j'étais en en période de vacances.
Ah. D'accord. Mmh mh, d'accord. Donc, heu, ouais là ils t'ont vu et ils ont même pas réfléchi, heu, c'est c'est tu étais la personne vers qui aller.
Mmh mh. Oui, voilà c'est ça, heu. C'est un peu comme s'il y a quelqu'un qui est là depuis des années qui il a déjà vécu quasiment toutes les situations. Tu sais qu'il aura la réponse rapide, plutôt que d'appeler quelqu'un ou de faire attendre, tu tu vas chercher la personne et mais bon, ouais.
Mmh mh. Et oui. Tu vas au plus vite. D'accord. Heu, est-ce que tu aurais des petits conseils à donner pour, heu, justement trouver cet équilibre entre le boulot et loisir. C'est-à-dire de de réussir à se réserver, heu, un petit temps à soi pour son loisir, quel qu'il soit. Heu, malgré le travail, malgré la vie de famille, heu, et les trucs administratifs, les courses, heu, le ménage, la vie de tous les jours quoi?
Mmh. Oui, bien sûr. Moi ce que je conseillerais, ce serait vraiment de, hem, de regarder déjà son agenda, donc prendre tous les facteurs en compte. Que ce soit la vie de famille, le travail ou bien les les activités des enfants, les activités extrascolaires. Et de réussir à se dégager au moins 1 heure. Parce que 1/2 heure ça peut être bien mais c'est comme ça passe trop vite. 1 heure 1 heure ça parle un peu plus et, heu, et de vraiment faire une activité qui va permettre de se détendre et de sortir un peu de la bulle, heu, travail surtout.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais, ça c'est vrai que c'est court. D'accord. Beh, écoute merci beaucoup pour ce conseil et puis pour avoir partagé, heu, tes souvenirs, tes anecdotes, tes ressentis, heu, c'était très, très sympa.
Beh, c'est moi qui te remercie, heu, j'avoue que ça m'a ça m'a beaucoup fait plaisir d'en parler, heu, avec toi.